إمم.
فبصراحة يعني الموضوع ده فعلًا مقرِف وفعلًا ضايقني وقفَلني وحسّسني قد إيه يعني أقرّب من الواحد مش كويس.
آه حقيقي.
يعني تفكير سلبي.
والله بُصّي آه معاكِ حق، أنا حقيقي حاسّة بيكِ جدًا ويعني متفهِّمة الموقِف قد إيه هو وِحش وقد إيه مأثّر عليكِ نفسيًا. بس يعني أنا عايزاكِ تهوّني على نفسِك شوية كده و ويعني إيه، حاولي إنِك تتناسي ال اللي حصَل ده كلّه عشان خاطِر تقدَري تكمّلي في حياتِك وتكوني مش مضغوطة نفسيًا وما تفكّريش في حاجات سلبية تأثّر على صحّتِك يعني عارفة، التفكير السلبي وال والزعل من الحاجات اللي فاتت دي كلّها هيأثّر عليكِ وعلى صحّتِك، يخلّيكِ مش عارفة تتبسطي، يخلّيكِ متنكّدة مُعظم الوقت ومش مبسوطة فاهماني. فيعني ح حاولي إنِك تفكّري بشكل إيجابي كده وقولي خلاص المواقف اللي عدّت، عدّت، وعارفة أقول لِك على حاجة كمان، يعني إيه آآ، يعني خلّيكِ مبسوطة إن كلّ واحد حقيقته بانت عليه وكلّ واحد حقيقته بانت وعرفتِ هم إيه ونواياهم وطريقتهم وأسلوبهم فاهمة، يعني دي حاجة تخلّيكِ بالضبط دي حاجة
فاهماكِ. آه، ما أنا باقول كده برضه. باقول كده وباقول الحمد لله، يعني خلاص بس، بس هو الموضوع لمّا بييجي في دماغي بابقى بابقى زعلانة بجد يعني، باحس، ب ب باحس بإحباط يعني أقرَب ما ليَّ يعني، أقرب ما ليَّ يبقوا كده، فدي حاجة بتضايق بصراحة، بس يعني.
امم، امم، فاهماكِ. فاهماكِ، ومعاكِ حق طبعًا تتضايقي، يعني دول أخواتِك مش ناس غريبة ولا قرايب أو حاجة، لو قرايب هنقول ماشي يعني بس لما تيجي من أخواتِك أكيد هيكون الموقِف صعب. أنا حقيقي حاسّة بيكِ جدًا أو مد
آه زعلانة طبعًا وبعدين أمي دي يا ما خدَمِت أختي، أمي بالذات يمكن ياما خدَمِت أختي يعني، أنا كنت لسّه صغيّرة وأختي متجوّزة من فترة، ياما شالِتها وشالِت عيالها وشالِتها وهي والدة وشالِتها وهي تعبانة وكانت بتعمل لها أكْل وشُرب وكانت تسيبنا أنا صغيّرين أنا وأخويا وترُوح عشان ت تقعد معاها وتعمل لها الأكْل والشُرب وتراعيها وت وتاخد بالها منها وهي والدة وهي تعبانة، يعني <chuckles> هي أخدِت من أمها خدمة أكتر منّي أساسًا. وجاية ت تلومني وأنا مريضة وأنا تعبانة وحياتي الشخصية نفْسها أنا مش عارفة أمارسها أصلًا.
آه. امم. آه. آه فهمتِك، والله يعني موقِف صعب جدًا، أنا مقدَّرة اللي أنتِ فيه ومقدَّرة زعلِك، بس أنا زي ما قُلت لِك يعني حاولي تفكّري بشكل إيجابي عشان ما تأثّريش على صحّتِك النفسية وصحّتِك الجسدية كمان، لأنه الزعَل بيأثّر على الجسم على فكرة مش بس النفسية، ف وخُدي بالِك من صحّتِك، يعني حاليًا صحّتِك هي اللي أهَم وأنتِ نفْسِك أهَم من كلامهم ومن أسلوبهم معاكِ وطبعًا خلّيكِ ممتنّة ويعني واحمدي ربنا إن هُم ظَهروا على حقيقتهم قبْل ما يعني ت قبْل ما كان يحصَل حاجات أكبر، بس يعني فكّري بشكْل إيجابي وربنا معاكِ.
الحمد لله. الحمد لله، متشكّرة ليكِ أوي. الحمد لله، أنا مبسوطة إني اتكلّمت معاكِ وارتحت شوية وشكرًا ليكِ.

آه.
أنا باعمل حاجات بسيطة ومش قادرة أعمل حاجات كتير، ولا سألِت فيَّ. اتغيرت وبقِت وحشة جدًا و وبتحاول تقوِّم الناس عليَّ بقى تقول لده وتقول لده إن أنا ما باساعدش، إن أنا ما باعملش.
أيوه، أيوه. أنتِ بتعملي الحاجة بقى ومش بتروحي، آه، يعني ما راعتش خالص موقفِك، أكيد طبعًا هتضايقي.
عارفة كل ده ضايقني، خالص! مضايقني ومضايق مزاجي و ومخلّيني عصبية واتصدمت جدًا، اتصدمت، مرات عمي قعدت أتكلم معاها، قعدت أعيط بت بتقول لي وقعدت أحكي لها بقى قُلت لها: "أنت ما قالوا لكيش، أنا فيَّ وفيَّ وفيَّ وفيَّ." أول ما قُلت لها بقى وعرفِت، آآ هي عارفة إن أنا عندي مشكلة في ضهري وعاملة عملية، لكن ما تعرفش اللي حصل لي أ قُلت لها: "بُصي رقبتي بُصي." آه، "بُصي إحنا اكتشفنا إيه وحصل إيه، بُصي أنا باجي إزاي." مش عارفة إيه. قالت لي: "يا بنتي أنا عارفة والله العظيم أنا قُلت لهم "دي لسة والدة و وحرام مش هتقدر تشيل عشان ضهرها،" ما أعرفش كمان رقبتِك يا بنتي أنا قُلت خلاص أنا هاجي أنا وأنا هاقعد مكانِك أنا." قُلت لها: "لا دي أمي برضه وأنا أنا حتى لو مش قادرة أساعد أنا لازم آجي وأشوفها وأديني قاعدة جنبها باعمل حاجة." أمي سمعِت الكلام زعلِت.
وقت الحمل والولادة، آه، حكيتِ لها بقى. أكيد طبعًا هتضايق يعني ما
اتضايقت جدًا، يعني أنتم متّاقلين بيَّ يعني؟ يعني ليه بتشتكي التانية؟ أنتِ فاضية وأنتِ صحتِك أحسن، صحتها أحسن، هي ما عانتش زيي يعني أنا م خالص.
آه، آه، ما عندهاش مشاكل وكمان ما عندهاش مسؤوليات زيِك، أنتِ عندِك أولاد صغيرين وعندِك بيبي ولسه والدة يعني الموقِف كلّه كلّه صعب، يعني حتى ما
هي عندها بنات كبار، يعني كان ممكن تسل تقول وبعدين هي مش بتيجي ت تعمل كُل حاجة يعني، ده ده كانت بتيجي يعني بتساعد بالعافية.

قالت لي: "عارفة، عارفة، عارفة يا بنتي وشايفة، بس هنقول إيه أخواتِك بيتكلّموا وبيعملوا" قُلت لها يتكلّموا يخبطوا دماغهم في الحيطة، إيه يتكلّموا، يعني إيه يتكلّموا؟ للدرجة دي هُم مش شايفيني، للدرجة دي هي باصّة لي! هو هي عاملة عقلها بعقلي، وعاملة إنها سنها سني هي أكبر مني.
إمم. وموقفها بموقفِك، يعني هي بتقارن موقفِك وموقفها مش فاهمة، إزاي حقيقي تعمل كده؟ موقف صعب وحقيقي ويعني و وأسلوب مش حلو خالص، يعني حتّى يا ريتهم جُم اتكلّموا معاكِ، أو قالوا لِك يعني مثلًا ما فيش، لأ اتكلّموا من وراكِ دي حاجة أوحش بكتير، آه يعني.
لا ما فيش ما اتكلّمِتش معايا. اتكلّمت عليَّ، آه اتكلّمت عليَّ وقالت إيه، ده إن أنا مطنّشة، وإن أنا ما باعملش حاجة، وإن أنا باجي أقعد ضيفة، وإن أنا المفروض زيي زيهم، والمفروض أشيل معاهم شوية، آآ هي برضه عندها بيت، هي كمان عندها عيال، هي عندها ز زوج، هي مش عارفة إيه، الله! طب ما قُلتيش هي عندها مرض، ما قُلتيش إن أنتِ زيي مريضة، أنا لسّه والدة وعندي وعندي غضروف في رقبتي ومصيبة كبيرة، وأساسًا، أساسًا أنا عاملة عملية في ضهري غضروف أساسًا.
إمم. آه، أساسًا بقى، يعني أنس أنتِ عندِك مشكلة تانية.
أساسًا، يعني في الأساس أنا واحدة عاملة آه أساسًا عندي مشكلة في ضهري كبيرة، وعاملة فيها عملية ب ب4 غضاريف يعني مش بالساهل، يعني أصلًا حركتي ب بال ب ب بحذر في كلّ حاجة، يعني أنا عشان خاطر أعرف أسند والّا اشيل والّا كده، أنا ممكن تحصل لي مشكلة أساسًا، وأُمي نفْسها عارفة عمر أُمي ما كلّمتني عمر م بالعكس أُمي دايمًا كانت كانت كنت باصعب عليها لإني أنا ظروفي الصحّية فيها مشكلة، مع إني صغيرة في السن يعني وقتها كنت عندي حاجة و20 سنة، حاجة و20 سنة وكنت باعاني.
آه. آه، آه. يعني بجد موقف صعب أوي، لأ ما فيش تقدير خالص، يعني حقيقي حاجة و حاجة وحشة إنه يبقى أخواتِك شايفين أنتِ قد إيه تعبانة وبتعاني، وبرضه يعني مش شايلين معاكِ ومش متحمّلين.
وهُم ما قدَّروش ده. آه. يعني مش متحمّلين ده هي ما اتحمّلتش معايا يعني هي مش شايفة ظروفي، أنا لا عارفة أعمل حاجة في بيتي، ولا عارفة أخدم حتّى نفْسي في البيت، كلّ حاجة في ب في بيتي أنا شخصيًا حياتي الشخصية أنا، تعباني عانيت، عانيت، عانيت، ما كنتش باقدر أكيس أشيل كيس فيه عيش حتّى، خبز كده عيش ال الناس بتشيله 10 أرغفة عيش، كان ناشف والله قعدت أعيّط مش قادرة أشيل، أمشي في الشارع مش عارفة اعدّي الشارع، عشان مش عارفة ابُصّ يمين وشمال بسبب رقبتي، كلّ ده هي عرفته وأنا حاكية لِك وأنتِ أختي وأنتِ وأنتِ عارفة كلّ حاجة عني، تتكلّمي عليَّ وتقولي عليَّ إن أنا ما باطنّش وإن أنا ما باروحش وإن طب ما أنا باجي، بس باجي زي عدمي.
إمم.